確かに、そうなると、まあ、あとは、め見られてる時はなんか、こう、ソファーに座ったりとか何かどういう姿勢なん？
うん。 はい。 あ、そうですよね。うん。で、それ、すでおそれもあって、そのマッサーみテレビ見ながらマッサージできるっていうのがある、そのマッサージ機だったわけなんですけど。とれテレビ見ながらなんかできる。うん、テレビ周りでなんか使えるものがあったらいいかもしれませんね。うん。
ああ。 なるほど。 うん。 <chuckles> 確かにいいですよね。ないかね、こう、例えば、あ、70歳とあったらこう、足踏みするような、ステップする、なんかこう機械みたいな、健康器具系とかはどうですか？
はい。 うん。 ああ、そうですよね。うん。 ああ、すなそれ、いいてね、もうなんかやっぱ血糖値とかやっぱ気になる、うん、年代なので、ちょっとそうやった、かえテレビ見ながら軽い運動するやつって、結構なんかショッピングチャンネルとかでもやってて、あ、うん、で、母はうん。母はもうそのショッピングチャンネルもあの、その、韓国ドをたくさん見る関係で、結構見て、結構好きなんですよ。ショッピングチャンネル自体が。で、はうん。
うん。 ああ、そうなんです。 うんうん。 <chuckles> ありますよね、なんかいろいろ紹介されてますよね。うん。 うん。 うん。 ああ、なるほど。あ。実際、そこでお買い物とかもされたりするんです？
ばす結構されるするんですよ。なんかもう衝動買いで色々と。
ううんうん。うん。 <laughs> なるほどなるほど。
うん、なので「なんかまだ持ってないや」という健康器具的なやつがあれば、うん、テレビ見ながらできる踏み台やら、その、すちょっとしたサイなんかサイクリング的なやつとか、シックスパッドのなんか女性版みたいなやつが、なんかあればね、うん、それもなんかいいかもしれませんよね。ちょうど予算には入りそうですし。
うん。 うん。 ああ、ありますよね。うん。 うん。 うん。 そうですよね、うんうん。やっぱりね、多分足腰？あの、ね、き鍛えるっていうか、運動するってのは。で、それをね、たあの、テレビ、ドラマ見ながらできたらいいですよね。うんうん。
うん。 うん。 はい。はい。 うん。 あとは、なんか、なんかよくある美顔器的なやつとかですかね。なんかね、それもテレビ見ながら、<chuckles> できコロコロとか、あと光のやつもあったりとか、ただあまり、く詳しくないですけど、ま、そういうのもだから、ショップチャンネルとかでもやってたりするの、よたまに見るんで、うん。うん。
ああ、確かに。 うん。 うん。 あ、おんなんですね。でも、確かに美容系もいいですよね。美容か健康かみたいな、そのあたりを確かに、ね、あの、ご自身も興味ありそうですし、ね、お母様もね。うん。
うん。 はい。 あ、ね。 うん。 はい、いくら年取っても、お女性はね、いつまでも美は気にするもんですからね。
うん。 うん、そうですよね。うん、うん。なるほど。でも、結構そうなると、うん、うんな方向性でね、なんか、い
うんうん。 はい。あくんそうですね。なか、電家電器具に絞っても、まあまあ、美容と健康で色々候補は、うん、なんか出てきそうな感じはしてきました。はい。うん。
うん。 うん。 うん。ほうですねううん。まあ、あとそういったね、実店舗で見て回ってみたり、あるいはネットでそろそいろいろ検索してみると「あ、これいいかも」みたいなのが、出てくるかもしれないですね。うん。
はい。 うんうん。 うーん、なるほど、なろど。

うん、新しいやつが増えてってる感、ね。
うーん。あ、確かに。で、前からある物も、そこで、ん、終わるって言う訳ではなく、そこそこ続くって言う。なる
うーん。 うーん。まあ、でも、何か、ん、あのアニメは日本のドラマと違って、ま毎週1話じゃなくて、毎日1話だから、すぐ終わるんですよね、シーズン。ん。
はい。 ああ、なるほど、毎日なんですね。
<chuckles> 毎日1話なので、いっかげつでさんじゅうわ進むから、大体に2か月だ2か月、3か月だったら、必ず終わるみたいな、の
ええ、凄い。 あ、なるほどなるほど。でも確かにそうなると、やっぱり毎日、更新されたら、毎日見ないといけない、みたいな事になりますよね。なるほど、そうなんですね。あ、じゃあ、韓国旅行とか、韓国料理みたいな物がい確かにね、それもちょっと、興味はありそうですよね。韓国旅行とか行けたら、楽しみは、た楽しめはしそうですよね。うん。
うん、見たく <chuckles> そう、そう言う事なんですよね。うん。 ああ、出来たら良いですけどね。うんうん。 うーん。 うん、でも何か、1人で、あの行くってタイプじゃないんですよ。何か、うん、そう言う旅行のプランとかを、立てて行くのも何か、あのうちの父と一緒だったら行くけど、自分1人でとか、自分を率先して、と女友達で行くって言う感じではないので。
はい。 うん。 あ、そうなんですね。
うーん。なので、連れてくとしたら、僕自分が連れて行かないと行けないから、<chuckles> ちょっとそれはスケジュール的にはちょっと難しいですね。うん。うん。
<laughs> なるほど。それはどうどうなん、すあ。まあ、でも、そうですよね。お忙しかったりしますからね。
なので、ま、やるんだったら、その韓国料理の、料理店になんか連れて行く、みたいな感じ。
うん。 ああ。そう言うのは、確かに。
ま、そその可能性として、うん、いいかもしれません。うん。
良さそうですね、うん。あるいは何か、こう本当にハマってる、その韓国ドラマに、まつわる何かしら？<giggles> 確かに、料理とかで、何かあればいいですし、無かったら、何かこう
うんうん。 ああ、なるほどなるグッズ。 うんうん。 そうですね。何か別に、どの俳優にハマっているとか、そう言うんじゃないんで。俳優関係のグッズではちょっと、多分響かないかもしれないですけど、何だろうな。でも、うん、な、沢山見てるんで、沢山見てるやつは、何かもう、自分でブルーレイに焼いているんで、ブルーレイをあげる必要もないから。そうなんですよね。何だろう？
ああ。 あ。 うーん。 あ。 うーん。

まあ、予算も見ながらっていうところで、ね。うん、うん。
はい。 まあ、そうですね。や、ちょっと、うん、まあね、もう日が、あの、結構来月うの上旬なんで、もう日が短いでしかもなんか今度その、誕生日、当日はいられないんで、年末年始に、その、帰った時にちょっとあげようかなと思ってるんで、もう、じゃ、あんまり時間はないんで、もう、そろそろ、うん、実際ちょっといくつかこう、その、で家電的なやつでちょっと候補絞ってみて、うん、なんか近くにある、なんか見れるやつがあれば、ああ、見るし、なければちょっとレビューサイトとか見てみて、どんな感じなのかって見てみて、でうん。
ああああ、そうなんす。 ああ。 あ、じゃあ結構、直近ですね。 ううん。 はい。 うん。 うん。 そうですね。まあ、ちょうど歳末とかですとね、セールとかクーポンとかね、あるかもしれませんしね、そういうのも上手に使っていけるといいですよね。
はい。はい。うん。 うん、まあ、なんなら、でもそろ間に合わなかったら、その、年始にね、一緒に買い物行って「好きな物買って」みたいに、という奥の手もあるので、ま、ある程度ちょっと、つ商品情報を、それに対し、候補をちょっと頭の中に入れといて、で「こん中だどりがいい？」みたいな感じでデパート行って選ぶのも、と、一緒に選ぶっての、たいけいも楽しいかもしれないので、うん。うん。
あ、確かに、確かに。 あ。 うん、うん。 ああ、あ。 あ、確かにそうですよね。で、ほんとに欲しいものをね、あげることできますしね、そうなると。うん、うん、それもいいですね、うん。
はい。うん。はい。ま、その線も、うん、含めてちょっと色々考えてみようかなと思います。あ、今日はちょっといろいろアドバイスやいたたいて、ても助かりました。ほんとにありがとうございました。
あ。 はい。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
れ、いたします。

あ、そうなんですね。うん。
はい。そのプレゼントを、ちょっと、今色々考えているんですけど、この、ちょっと、考えている予算内で、なんか一番喜んでもらえるギフト何があるかなって考えているので、もしよかったら、ちょっと、ご相談に乗っていただいて、何かアイディアやアドバイスなどがありましたらお願いいたします。
はい。 うんうん。 あ、はい、わかりました。うん。その、予算ってだいたいお幾ら位なんですか。
はい。 そうですね、ちょっと、ま、今検討しまあまあ、漠然としているんで、まだ何とも言えないんですが、まあ、考えとしては、まあ、1万円から2万円位を、まあまあ、基準にして、ま、もしもすごいいい物があったらもう少しプラスしてもいいかなって感じなんですね。
はい。うん。 あ、そうなんですね、うんうん。確かに、じゃあ結構なんというか、予算としては大きめかなって思うんですけど、うんうん。
うん。 はい。 まあまあね、プレゼントうん、母にあげるプレゼントは、まあ、あの、ちなみに、あの今回ちょっと70で節目なんですよ。ということで、ちょっと、奮発してるっていうのがありますね。
あ、なるほどなるほど。 ああ、そうなんですね。70歳って、な何て言うんでしたっけ。なない。
はい。 特に何か無いんですよね、なんか、還暦とか喜寿みたいなやつは。うーん。もしかしたら、何かあるのかもしれないけど、なんかすごいマイナーな感じがします。うん。
なかったですか。ああ、なかああ、なるそうでしたっけ。 あ、こ ああ。なんか古希か、ないかないなかったでしたっけ、まあ
うーん、なったんだ。古希だったのかな。あ、すいません、はい。
か、分からないですけど、でもね、節目節目ですもんね、ななじゅう。なるほど。じゃ、今までにそういったお母様に対するギフト？プレゼントって何か贈られたものとかあったりしましたか？
うん。